Heu, c'est en vrai pour moi c'est un équilibre qui va être super important, hem, surtout que, vraiment aujourd'hui tu vois, on est un peu dans une, heu, une société où en fait, heu, autant avant c'était vraiment le salaire qui était super important et cetera, aujourd'hui ça va vraiment être la vie en général, la vie personnelle, heu, des gens qui va être plus important tu vois? On va vraiment venir un peu choisir un travail et préférer un travail où en fait on va avoir des horaires libres, heu, beaucoup d'autonomie, hem, du télétravail, de la qualité de vie et des conditions de travail du coup. Heu, tout ça en fait c'est va vraiment être maintenant les les facteurs un petit peu de, préférence des gens en général pour trouver un travail plutôt que, heu, le salaire, heu, comme c'était le cas avant en fait.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Oh oui, faut privilégier le plaisir et aussi la la vie perso, bah, qu'on a. Heu, avant, heu, avant de le travail en particulier quoi. Parce que bon, heu, enfin moi personnellement, heu, m personnellement mon avis là-dessus, il est assez tranché, c'est, heu, un travail, heu, doit être quelque chose d'intéressant et heu, toi toi du coup, hem, est-ce que tu es épanoui plutôt dans ton travail?
C'est ça. Alors aujourd'hui je travaille pas parce que j'ai un master, ça fait 5 ans, j alors ça fait 5 ans d'études du coup, heu, 5 ans que j'ai fait en alternance et cetera et heu ouais, oui donc j'ai de l'expérience et tout tu vois? Et pour autant, eh bah, je me retrouve en difficulté pour trouver un travail, ça fait 1 an que je cherche un travail et que je n'en ai pas, hem, parce que j'ai que des refus tout le temps!
OK. Mmh mh. Ah ouais donc tu as fait une alternance? OK. D'accord, ouais, c'est pas évident et du coup, avec ton master, tu faisais comment pour gérer, heu, l'équilibre, heu, entre, heu, bah du coup, heu, les cours, heu, parce que du coup là, ça devait être compliqué en plus avec un master, parce que tu as des cours? Heu, et peut-être que tu avais, heu, aussi des stages aussi à côté?